Hã.
Então, eh, foi, assim, um grupo comer lá, tal. E, assim, eu gostei, porque eu eu pedi um uma espécie de uma pasta de um macarrão de arroz
Sei. Macarrão de arroz é gostoso, né. Macarrão de arroz é uma coisa gostosa, é é.
com vegetais. É. E com vegetais, e assim
É bom também, é, aham.
é difícil não ficar bom, né, um
É bom, é verdade.
macarrão com vegetais e
E teve alguma vez que você, foi o contrário, você falou nossa, essa comida vai ser uma delícia, você pôs na boca, era uma porcaria o gosto.
Hum, o que? Olha, eu a eu não lembro especificamente de um prato, mas eu acho que quando eu fui em restaurantes in indiano, hindus, de comida hindu, eu não gostei da
Uhum. Aham. É, a comida hindu ela é muito tempe ela é muito, hã, tem muita especiaria, né.
É, isso, eu ia falar isso, você tirou as palavras da minha boca. Eu acho que eu não gostei, porque a comida era muito apimentada.
Ah, desculpa é. A além de tudo, né, ela é apimentada, mas ela tem muito muitos pozinhos, né, de todas as cores, aí mistura tanto gosto, você não sabe do que que você tá comendo, né. Eu também não gosto, não, mas você sabe que pra mim é.
Né. Né. Isso. É verdade. Porque, assim, comi comida da Índia não deu certo pra mim, eu não gostei. É, Tailan a comida da Tailândia eu gostei, mas, assim, eu pe eu peguei, eu pedi um prato bem bem bem simples, né. Nada muito temperado, então, eu não conheço a comida tailandesa pra falar que outras comidas são gostosas ou não, entendeu. Mas essa minha experiência foi boa.
Entendi, mas Pois, eu vou dizer que eu tive uma decepção muito grande aqui. Eu eu também moro nos Estados Unidos, e uma de das decepções maiores pra mim foram os bolos americanos esses que você vê, assim, nos lugares, ai, eu imagina quando você vê os bolos, eles são lindos. Tem um lugar que um restaurante que chama Cheesecake Factory, você vai lá e você vê uns uns bolos, assim, enormes, altos, cinquenta camadinhas, sei lá, duzentas mil camadinhas. Você vê aquele bolo, recheio, bolo, você fala: "Nossa, esse bolo de chocolate!". Você vê um pedaço que parece um
Ah, não diga sei, sei, sei. Ah, olha que legal. Uhum. Uhum. Que delícia. É que eles são lindos, grandes, altos e e cheios de açúcar.
Lindos, grandes, altos.

Sim, mas e
Então, assim, foi uma assim, foi uma experiência foi uma surpresa boa e uma surpresa ruim com o bucho. A boa foi que, a versão finalizada terminada estava gostoso. Parecia, assim, ó, parecia, eh, parecia uma carne, cozida alguma coisa, assim, mas a molinha, é, é, mas molinha demais para o meu gosto, né. Tá. Mas aquele cheiro, aquele cheiro não saiu mais do meu nariz, então, eh, hum, foi uma surpresa ruim o cheiro no preparo. Então, eu te digo, assim, eu não sei se eu, go gos quero comer bucho de novo
O gosto? O gosto em si? Entendi. Molinha, né? porque é molinho o bucho é molinho, né? Aham. Ah, tá. <chuckles> Ah, entendi.
entendeu?
Entendi. Eu, por minha vez eu já tenho um pouco de problema, você sabe. Eu tenho um pouco de de medo de experimentar comidas muito novas, assim, estranhas, sabe? Então, por exemplo, comidas de outros países
É o quê? Por quê? Ah. Tá. De Tá, é isso que eu ia perguntar, assim, de qualquer país, uma comida que você não conhece?
eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de medo de eu tenho 1º eu tenho medo da pimenta, porque eu não gosto de pimenta. O outro medo Não, não gosto de pimenta, não gosto. Pois é, eu não gosto nem de pimenta, nem de cilantro.
Tá. Ah, ok. Ah, não gosta? Não diga, to todo brasileiro adora pimenta. Ah, ce cilantro. É verdade, tá, entendi.
É. É, então. Então eu tenho um pouco de medo, porque ou às vezes pode ter cilantro, pode ter muita pimenta e eu não gosto. Mas também não gosto, assim, eu tenho medo de umas eu tenho medo sei lá, eu acho que eu tenho medo de morrer, de comer uma comida estranha, ter uma alergia.
Tá. Uhum. Eu acho que é o é, de deve ser o medo de você passar mal, né? Uma comida que você não conhece, uma mistura de temperos que você você não tá habituada. Agora, por exemplo, olha, uma outra experiência já nos Estados Unidos, porque eu moro nos Estados Unidos, tá. Então, uma experiência que uma comida que eu co conheci aqui foi o ceviche, que é uma comida mm latina, mais do Peru, né.
É isso, é, medo de morrer, passar mal. <laughs> E é isso. Aham. Pois é, não tem nada a ver de americano essa comida.
É, não tem, né, eh eh Vão ter coisas dos Estados Unidos, a gente tem uma po
É, não, é da onde é o ceviche? Não é da onde? É do de que país?
Peru. É é de um é é, assim, é de tradição peruana, o ceviche.
É peruano, isso mesmo, é peruano, é.
O o ceviche eu gostei muito, tá, porque não tem cheiro e e é uma coisa a é peixe cru, mas ele é meio que meio que fermentado com limão, com vinagre
Entendi. É peixe cru de novo, né? É, eu já não tenho coragem de comer isso, não.
é Então, ceviche eu gostei.
É, eu não gosto. Eu eu tenho mais medo do ceviche do que do do sushi, sashimi. Engraçado, né, eu acho que eu não confio no ceviche, porque eu sei lá quanto tempo aquele ceviche tá, ali, cevichando. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo dele.
Uhum. Sei. Hum. É, agora, olha, outra outra comida que eu ex experimentei aqui nos Estados Unidos, tinha um restaurante perto do do de um lugar que eu trabalhava, eh, era comida tailandesa.
Aham.